آه، لأ مبْلغ، آه فهِمت.
آه. فأنت فأنت إن أنت تطلُب بقى حاجات online ده، دي تنساها، يعني دي تبدأ تشيلها بقى من قاموس حياتك آآ وأنت بقى مسافر يعني، أنت أنت سافر بنفْسك، رُوح أي بلد أوروبية، اشتري اللي أنت عايزه وأرجَع أرخص لك، لأن أنت ممكن التذكرة بتاعة الطيران تبقى أرخص من الshipment اللي أنت هتدفعه.
اهم. إ صح. من ال آه. يعني دي دي كانت أصعب حاجة أنت واجهتها، فكرة إن أنت تستغنى عن الonline بقى، إن أنت تعر
ف دي إحنا متعوّدين في مصر، أنت بتطلُب بموبايلك أكْلك، شُربك، سَلطاتك، لِبسك، ما جِراب الموبايل، أي حاجة بتتزنِق فيها بتطلُبها، متعوّد، ثقافة، نوع ثقافة، أنت الثقافة دي هتتغيّر عَندك هناك، في الأول فترة هتبقى صعبة أو هتبدأ بقى تجمَّع أوردرات كبيرة فهت عشان تيجي لك على توصيلة واحدة أو، أو، أو، وهتلاقي بدايل بَعد كده، إن أنت يعني هنرجَع للزمن القديم شوية، إن أنت ما مش محتاج كل حاجة تيجي تطلُبها online
صح. اهم. أيوه. إمم. اهم. صح، صح.
دي دي مثلًا حاجة مش موجودة. عَندهم مثلًا طبعًا آمم
أها.
نسبيًا ما بتلاقيش تنوُّع مثلًا، يعني أنت مُجبَر على أنواع gym معيّن، أنوا لأن هُم ما عَندهمش مساحات كفاية إن هُم يدّوك آآ خيارات كتيرة، ف فأنت ساعات بتبقى مُضطر إن أنت تقبَل، يعني أكبر gym عَندهم آآ بالنسبة لأي بلد في الدنيا هو صغيّر جدًا، بس أنت <tsk> يعني هو ده اللي موجود، ما عَندكش بديل. آه. تقبَل الواقِع، تقبَل دايمًا
إمم. إمم. أيوه. اهم. ده اللي موجود فتتعامل، آه، تقبَل الواقِع. أنت أنت حسّيت إن إن السفرية دي آمم، يعني عملِت لك إعادة ضبط مصنع لأسلوب الحياة؟ يعني إن أنت آه.
ده حقيقي، لأن هي آآ حياة الجُزُر في العموم بت بتخلّيك تستغنى عن حاجات وتبدأ آآ تقدّر الطبيعة أكتر، وتبدأ في وقت فراغك هترُوح تغطَس، هُم مشهورين هُم بيغطَسوا كتير بقى، إحنا عندنا طبعًا البحر الأحمر أحسن مكان يتغطِس فيه، بس هُم هيعملوا إيه، هُم جزيرة، فعادي بترُوح بترُوح من جزيرة لجزي هُم 3 جُزُر كده جنب بعض، فبتقعُد تغطَس ما بينهم آآ، تعمل حاجات بقى الح ال كلّ حياتك على البحر، بترُوح تاكُل على البحر، بترُوح تخرُج ع حفلات على البحر، <tsk> بت ف هُم
اهم. صح. الله! أ أيوه. أيوه. امم، اهم الله!

أنا أنا أنا وصَلت الشغل باقول لهم: "يا جماعة ده الج ده الدنيا لطيفة جدًا، الموضوع ما أخدش مني غير 45 دقيقة." <tsk> أنا لقيت تعابير وشّهم قالوا لي: "آه."
خالص ي بالنسبة لهم الخمسة وأربعين دقيقة دي كده كتير والَّا قليّل؟
أنا لمّا قُلت كده لمّا قلت كده، قالوا لي: "آه، معلش أنا عار إحنا بس عشان أنت ساكن بعيد فالدنيا زحمة." فأنا معلش إيه يا جماعة، أنا مبسوط بإن هُم كانوا 45 <giggles> يعني
<giggles> معلش إيه؟! ده أنا ما كمّلناش ساعة حتى. لأ، لأ، لأ، طَب يعني، آآ، هل مثلًا، أنت كنت قُلت لي في أول الكلام كده إن أنت الرحلة دي غيّرِت حاجات كتير في حياتك، احكِ لي عن حاجة مثلًا، إيه اللي اتغيّر فيها، إيه اللي ك قبْل وبَعد؟
آه، يعني، ف إمم. أنا عايش م أنا أساسًا من سُكّان القاهرة، فأنا بالنسبة لي إن أنا كلّ ما أمشي يمين أو شِمال ألاقي البحر في وشّي، دي حاجة جديدة جدًا، يعني أنا عشان أنزِل أشتري حاجة من الsupermarket باعدي على البحر، عشان أنا أتم مش عارف إيه، <tsk> فهي في ال أساسًا إن أنا الشوارع تبقى حاجة حلوة إن أنت تتمشّى فيها ده كان حاجة جديدة جدًا وبقِت حاجة بادوّر عليها دايمًا، يعني إيه أنزِل أجيب حاجة من تحت فأنا البحر في وشّي وكمان البحر من ناحيتين، أنت أنت سواء مشيت شِمال أو مشيت يمين أنت هتوصَل البحر، لأن أنت في جزيرة. <sniffs> ف آآ، ده ده هدّى نفسيتي. أنا كانت حياتي مثلًا ماشية برتم سريع جدًا، الناس على الجزيرة على قلْبهم مراوح، بيعملوا كلّ حاجة بالراحة جدًا، أنا ما كنتش فاهم إزاي يا جماعة، إيه البرود اللي أنتم فيه ده! يعني ده إيه البرود أتاري هُم اللي عايشين صح وهُم عايشين برتم بط الرتم البطيئ ده هو اللي صح، وأنا اللي عايش برتم سريع، فأنا بقيت زيّهم، أنا مع الوقت بعد ما كنت بافرُك وباعمل حاجات ومتسربَع وبامِدّ في الخطوات، حتى طريقة مشيي اتغيّرِت، <tsk> أنا مش مضطر أجرِي وأمِدّ وأمشي آآ، الموضوع هدّاني جدًا.
آه، أيوه. الله. صح. الله، الله. اهم، اهم. أيوه. اهم. <chuckles> <giggles> صح، صح. إمم، صح. الله. الله، الناس طبعًا هادية آآ، ما فيش دوشة، ما فيش خناقات.
هو بالنسبة لهم في دوشة وفي خناقات بس هُم ما يعرَفوش شكل الدوشة والخناقات. بالنسبة لنا إحنا لما بنيجي نقارن، لأ ما فيش، ما فيش مف وجْه مقارنة، هُم عامةً أوروبا كلها ب الشوارع بتنام على الساعة 20:00 الساعة 20:00 كده ك 21:00 تبقى كلّه قفِّل، مالطا عشان سياحية شوية فبتطوِّل لحد الساعة 22:00، فهي بعد الساعة 22:00 آه، كده طوّلِت، ده كده في سياحة آآ، آه. <laughs> ف
لأ بالنسبة لنا إحنا. <giggles> اهم. إمم، إمم، إمم. دي كده يعني <laughs> ياه! <giggles> ده أصلًا ما عدّاش على مصر خالص، يعني هُم هُم إزاي يا الله، عايشين في كوكب تاني.
فهُم بيناموا بدري أوي ويصحُوا بدري على فكرة وبالاقي الناس كلّها صاحية عادي وبالاقيهم بيمشُوا بالراحة وبالاقيهم ب في الشغل كانوا <tsk> كنت أنا الوحيد باخلّص شُغلي بسرعة ومستنّي إن أنا ييجي لي شُغل بقى تا ما أنا متعوِّد في مصر أنت بتخلّص بندّيك تاني، لأ، هُم هُم، بيخل أنت بتخلّص الجزء اللي عليك، بتستنى دورك ييجي تاني.
إمم. أيوه، أيوه.